Ừm, thật ra thì mình thấy cái chỗ này mình ăn á, về cái nước nước của nghêu hấp Thái nó có vị chua chua nè, mà vị ngọt ngọt nha so với những cái chỗ khác. Và nước nó ngọt ngọt thanh á bạn, kiểu, ngọt thanh á. Ừm. Nêm chuẩn rất là vừa luôn, mình ăn có khi mình húp hết nước luôn á bạn. Còn những chỗ khác thì họ là có vị mặn nè, và cay á, rất là khó ăn luôn, tại vì nghêu mình mình hấp ra thì nó có cái vị nước mặn rồi. Bạn cũng
À, chua, ừm. À, hiểu, ừm. Ừm. À, vậy hả? Ừm. Ừm. Ừm. Cũng cũng khó ha, mình hiểu, khi mà cái khẩu vị á khi mà cái khẩu vị mà mình ăn một cái món nào đó mà nó đúng với cái khẩu vị của mình ha, thật sự là mình rất là thích luôn. Ờ, nhưng mà á bạn ơi, cái cái món đó nha, thì thường á là bạn sẽ đi ăn cùng với gia đình của bạn nè, hay là bạn đi ăn cùng với bạn bè, đồng nghiệp của bạn thôi?
Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Ừm, mình thì thường đi ăn với đồng bạn, à, gì, à, đồng, à, đồng nghiệp với bạn bè mình nhiều hơn nha bạn. <laughs> Tại mình đi làm công ty mà, cứ ra ca rồi hẹn nhau 3, 4 người gì á, rồi cùng nhau, rủ nhau đi ăn vậy đó cho nó vui thôi.
Ờ. OK. Ừm. À, rất là thú vị đó chứ. Tính ra á, vào những cái dịp ăn uống như vậy nha thì cũng là một cái cách để mà gắn kết mình với bạn bè của mình nữa, phải hông? Vậy thì á, ừm, vậy thì bạn, hổng biết là bạn có thấy nha, là bạn có một người bạn thân nào á khi mà buồn rồi bạn sẽ hẹn bạn của bạn ra cái quán đó để mà ăn uống, rồi để mà chia sẻ, để mà tâm sự hông?
Ừm. Đúng luôn, đúng rồi bạn! Có bạn, mình có được 2 người bạn thân á, khi mà có chuyện gì mình hay hẹn nhau trong cái quán đó đó, cùng ngồi ăn nè, rồi cùng trò chuyện rồi chia sẻ đó bạn. Khá là thú vị, khá là hay nha, giảm stress nữa đó bạn.
À, vậy hả? Ừm. Ừm. Đúng rồi.